Kak, sebetulnya aku salah nggak sih, Kak, kalau aku tuh jadi tipe orang yang rasanya apa pun ingin sempurna dulu baru aku jalanin?
Oke.
Kalau mau mengambil keputusan pun harus sempurna dulu gitu ya. Jadi seperti orang yang perfeksionisme gitu ya. Dan ini lumayan sering menghalangi aku untuk mengambil keputusan ya. Terutama saat di hal pekerjaan aku. Karena aku kan levelnya supervisor ya, supervisor toko ngurusin toko orang. Kebetulan aku megangnya 12 toko. Jadi kan lumayan sering juga ya keputusan itu ma muncul di aku atau muncul dari tim toko, tapi butuh keputusan aku untuk aku memutuskan gitu ya. Emang sih ada juga beberapa levelnya keputusannya ada di manager. Tapi kan aku lagi nanya nih kalau porsinya di aku gitu kan. Nah, kadang tuh di di pekerjaan aku tuh kadang aku, eee, dari 5 supervisor gitu ya, kita kan lima berlima supervisor dipimpin oleh 1 manager. Karena keputusan yang aku ambil atau jawaban yang aku ambil itu selalu lebih lama daripada ke-5 supervisor aku itu. Jadi ketika lagi ada ada suatu masalah gitu ya terus nanya nih manager, "Kamu ngambil keputusan apa kalau kayak begini?" Gitu kan. Misalkan ditanya lewat grup gitu ya. Terus aku jawab aku jawab tapi selalu paling telat karena aku mikirnya, "Ini kayaknya belum bisa deh kalau kayak begini, ini harus disempurnain dulu terus ini juga dirapihin dulu. Nah, ini dirapihin juga masih kelihatan berantakan," kayak gitu. Jadi kayak ini tuh dari dulu aku sih mulai ngerasa dari SMA sampai ke kerjaan aku, intinya ada rasa ingin sempurna ini tapi malah menjadi penghalang begitu, Kak. Pun kalaupun jadi tetep aja enggak sempurna sebetulnya aku tetep aja ngeliat ada kekurangannya gitu, Kak. Nah, aku tuh mau nanya aku salah nggak sih kayak gini? Terus aku gimana ya cara ngatasinnya gitu loh, Kak.
Banyak. Wah. Iya iya. Oh, gitu. Baik. Oke. Baik, sebelumnya makasih ya Kak ya, udah bercerita dan percaya cerita sama aku ya, Kak, ya. Oke, sebenarnya nggak salah kok menjadi seorang yang sempurna itu pasti semua orang juga ingin menjadi se eee, apa ya, menjadi sempurna. Apalagi dengan level Kakak, ini kan sudah sebagai supervisor, terus menangani beberapa toko ya, Kak, ya? Bukan cuma 1, 2 toko dan itu kan pekerjaan yang tanggung jawabnya besar, gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya takut sa eee, mungkin Kakak juga takut kalau sab eee, apa, salah langkah gitu kan, akibatnya juga pasti kan, eee, nggak yang ini ya, ringan ya, pasti berat juga gitu kan ibaratnya, gitu. Jadi, hati-hati itu boleh gitu kan, di sini kan Kakak bukannya nggak sempurn eee, mau nuntut sempurna, tapi lebih ke Kakak lebih hati-hati ketika mengambil sebuah keputusan ya Kak ya, dan, apa namanya, dan itu bagus kok Kak, bagus. Karena, eee, Kakak sadar bahwa, e tanggung jawab yang Kakak emban itu bukan, eee, ya bukan ringan, tapi besar, gitu. Gak apa-apa gitu. Tapi, sebelumnya aku boleh nanya-nanya lebih lanjut gak, Kak?
Iya, benar. Engga iya, biasanya besar, betul. Iya betul. Iya besar, benar. Boleh dong, kenapa itu Kak?
Oke, tapi biasanya nih kalau Kakak eee, seberapa sering sih e kayak perfeksionis Kakak ini menunda keputusan Kakak, apakah sering banget atau gimana Kak? Atau sedang? Atau cuma kal kalau lagi meneri eee, disuruh membuat laporan aja atau gimana Kak?
Ya. Oke paham. Terbilang cukup sering, tapi waktu ada instruksi, kategori instruksinya itu berat gitu ya. Jadi kalau instruksinya sangat berat, biasanya aku ngambil keputusannya tuh memang agak lama. Ada instruksi A dari manajer, aku turunin dulu kan ke tim toko. Nah, terus hasilnya kayak gimana kan pasti aku filter dulu dong sebelum aku kirim ke manajer. Nah di situ loh Kak, filter-nya itu lama banget. Jadi aku setiap toko, dari 12 toko aku ngeliat aja gitu ya. Yang jeleknya jeleknya, ini dirapihin lagi ini dirapihin lagi, ini kurang dikit, ini ini ke mana? Ini jelek banget gitu kan. Padahal mungkin kalau aku liat, temen-temen aku yang supervisor lain itu udah misalkan nih 1 instruksi itu kan, eee, biasanya sejam ya. Tapi mungkin ada yang empat puluh menit udah selesai, udah ngirim semua laporannya dari 12 toko juga gitu kan. Cuman aku tuh udah ada sih laporannya bisa juga aku kirim. Cuman aku tuh ngerasa, nih kayaknya enggak sempurna nih, gitu loh. Jadi masih ada perintilan-perintilannya yang masih aku revisi-revisi sehingga, eee, oke deh, kayaknya nih udah udah bagus nih. Walaupun mungkin aku ngelihat masih banyak kurangnya, tapi karena aku udah paling telat udah ditagihin, baru aku kirim gitu loh Kak. Jadi sekitar sejam lebih baru aku kirim seperti itu.
Oke. Iya. Benar. Baik. Iya ya. Oke. E oh gitu, tapi Tapi ada batas waktu nggak sih biasanya kalau kirim itu? Ada oke.
Biasanya ada, jadi iya. Jadi, misalkan manajer menentukan, ini jam 10.00 misalkan, "Nah, ini maksimal jam 11.00 udah harus kirim ya." Nah itu yang lain udah pada ngerjain tuh, 40 menit udah selesai, terus tinggal aku doang. "Kamu mana nih? Belum man ayo," gitu ya. "Kamu tidur?" Katanya gitu. "Enggak Pak, ini saya masih revisi." "Cepetan, ayo lima lima menit lagi." Ujungnya telat sampai 10 menit, jadi 1 jam 10 menit. Tetep aja di di diomelin di grup, "Aduh kamu lambat banget kerjanya," kayak begitu Kak, seperti itu.
Oh, gitu. Oke, berarti tepa ada batas waktu ya Kak ya, cuma kadang-kadang Kakak lebih, entah itu 10 menit atau, eee, ya lim lima belas menit ya Kak ya, oke. Tapi, eee, biasanya kekhawatiran terbesar Kakak apa sih, kalau keputusan itu ternyata salah sih Kak? Apa yang Kakak khawatirkan? Atau pernah nggak terjadi itu, terus Kakak khawatir banget?
Iya. Iya, owal. Aku tuh Takutnya ketika salah ngambil keputusan gitu ya, karena aku melihat dari A, B, C, D sampai Z, terus ngelihat kesempurnaannya, takutnya, mmm, pertama pastinya berdampak ke perusahaan. Kalau berdampaknya ke aku, terus cuman karena aku dampaknya mungkin kecapekan doang atau berkeringat, nggak masalah. Tapi kalau dampaknya ke perusahaan, apalagi itu berbentuk keuangan, kerugiannya gitu ya, atas kesalahan ambilan keputusan aku. Nah, itu aku pasti kena ganti gitu lho, kena ganti, kena sanksi kalau sampai ada finansial yang dirugikan, jadi seperti itu. Dan, mmm, untuk laporan dari atasan pun gitu ya, aku ngambil keputusan yang untuk aku kirim nanti, atau aku kirim sekarang juga, aku tuh takutnya dicap kalau
Iya. Oke. Oke oke.
Ya cepet tapi kualitasnya jelek gitu ya, buat apa? Gitu. Jadi, kadang ada masukan kayak gitu, jadi membuat aku pengen kerja sempurna tapi lambat, jadi salah juga. Seperti itu Kak.
Oke, paham nih dengan situasi Kakak ya. Oke, sebenarnya di sini itu, eee, lebih ditekankan Kakak itu sebenarnya bukan, eee, berusaha untuk perfeksionis ya, tapi lebih bertanggung jawab, mungkin diubah ya, mungkin pola pikirnya itu, eee, mungkin paradi eee, apa ya, paradigmanya diubah bahwa di sini itu Kakak mencoba untuk hati-hati. Yang pertama, Kakak sudah bagus nih, Kakak hati-hati, yang kedua Kakak tidak apa ya, serta-merta mengambil keputusan itu dengan, eee, apa ya, cuma, seenaknya gitu. Jadi Kakak men melihat lagi pelaporannya dari awal sampai terakhir gitu tuh sudah bagus ya Kak ya. Mungkin, eee, yang di yang diubah itu mungkin adalah ini Kak, batas waktunya Kak, gitu. Kalau misalnya, eee, Kakak ini kan tadi, ini ya, eee, lambat di pengumpulan ya? Enggak apa-apa. Tapi bisa juga Kakak misalnya nih, eee, kalau ada laporan masuk gitu kan, Kakak bisa tuh, eee, biasanya kalau laporan itu kan ada tim ya Kak ya, tim dulu, terus baru dilaporkan ke Kakak ya? Nah, itu boleh. Kakak nanti misalnya ada janjang waktu 1 jam, gitu. Nah, Kakak buru apa, bisa diburu itu di bagian timnya Kakak. Kenapa? Karena Kakak tahu ketika Kakak yang nanti terakhir, apa namanya, eee, melihat hasil itu kan pasti lama nih Kak. Nah, kalau misal 1 jam, nah kira-kira Kakak boleh nih, kasih waktu kira-kira Kakak ini untuk meneliti ini butuh berapa lama. Itu Kakak boleh, eee, boleh apa, kasih jenjang. Kalau misalnya butuh 40 menit, berarti nanti dibagi nih Kak, 20 menit ini untuk tim, 40 menit ini untuk Kakak. Jadi di mana Kakak, eee, tidak apa ya, tidak terlambat, tapi pas waktunya gitu loh Kak. Nggak nggak leb nggak buru-buru tapi pas waktunya. Nah, kalau kayak gitu pernah dicoba nggak Kak?
Iya. Iya, bener kan? Oke. Oh, iya paham. Iya, mengumpulkan. Enggak, ya. Iya, bener. Ya, oke. Iya. Iya, paham intinya. Pas waktunya, oke. Eee, belum sih. Aku jadi belum pernah planning waktu. Intinya, ketika memang diterapkan ma ma manajer 1 jam, biasanya ya aku, eee, nge-share apa adanya gitu ya, "Me maksimal sa eee, se jam 11 ya." Iya jadi i iya kadang ada yang sudah cepat jam 10:30 gitu ya. Ada yang benar-benar mepet jam 10:50, terus pas lagi, eee, pas aku cek mungkin 5 menit per 1 toko gitu ya. Aku revisi lagi, dia salah lagi, revisi lagi, yang di kayak gitu yang jadi bikin lama, Kak, tapi oke. Kayaknya aku langsung dapat 2 saran deh tadi dari kamu ya. Berarti aku coba mengubah mindset aku bahwasanya aku bukan berusaha sempurna, bukan berusaha perfeksionisme, tapi berusaha bertanggung jawab atas kerjaan aku untuk hasil yang baik, itu yang pertama tadi ya? Oke. Mungkin aku coba ubah yah mindset aku, sama yang kedua, berarti manajemen waktunya. Jadi kalau sejam dibagi lagi, misalkan 20 menit untuk tim toko aku dan entar 40 menit un untuk evaluasi dan revisi, seperti itu. Oke, siap. Mungkin dengan cara kayak tadi gitu ya bisa bisa, apa namanya, aku juga enggak lambat dan, eee, berut tetap berusaha untuk, bukan sempurna, tapi bertanggung jawab gitu ya terhadap pengumpulan laporan ja itu instruksi. Oke, siap. Apa ada lagi, Kak? Apa udah cukup?
Oke. Oke. Iya. Iya. Iya. Iya, menanti heeh. Iya. Iya. Mungkin yang ked ini ya ya, mungkin yang ke kedua itu nanti Kakak bisa, eee, tetap ya terima standar itu cukup baik. Jadi kan ada ya, biasanya penilaian atasan tuh ada yang baik, eee, ada yang bagus, ada yang cukup baik, kan ada yang kayaknya kalau perusahaan kadang-kadang baik dan cukup baik ya, Kak, ya. Nah, Kakak, eee, coba, apa namanya, standarkan di baik saja gitu loh. Bukan sempurna ya, baik saja. Kalau memang laporan Kakak ini sudah bagus, misalnya Kakak bagus nih, eee, mungkin ada beberapa detail yang harus diperbarui. Biasanya kan Kakak kayak gitu kan? Ah, coba kalau memang itu tuh sudah diterima dari perusahaan dan tidak mengganggu prosedur dari perusahaan, enggak apa-apa, gitu kan, kumpulin aja. Misalnya tapi kalau itu mengganggu, baru itu direvisi ya, dirombak atau segala m kalau misalnya nih, "Oh, ini enggak apa-apa kok, ini masih p" apa namanya, "ini masih diterima sama perusahaan." Kan nanti Kakak bisa memilah nih, dievaluasi, di mana kalau sudah seperti itu kan bisa, apa ya, meminimalkan Kakak untuk evaluasi secara besar-besaran ya. Jadi Kakak bisa lihat nih, "Oh, ini sudah bagus, ini sudah se sesuai standar, ini sesuai standar." Itu boleh, nanti Kakak langsung ceklis, "Oh, ini sudah bagus." Gitu, jadi tidak ada kayak revisi berulang kali, kayak gitu. Nah kalau kayak gitu gimana, Kak?
Mmm, baik gitu ya? Iya. Kumpulin aja ya gitu ya? Iya benar benar sih. Berulang kali. Oke, aku paham maksudnya. Eee, aku setuju sih. Jadi mungkin maksud Kakak kalau aku parafrase atau aku iniin, ya aku cerna di kepala aku, mungkin lebih ke menurunkan standard sempurna gitu ya, menjadi baik gitu ya? Mmm, jadi kalau sudah masuk kategori baik, ya udah kumpulin aja, enggak usah nunggu sempurna, tapi lambat. Mending standard, tapi baik gitu ya? Karena perusahaan juga pasti menilai melihat keduanya ya, tidak hanya kualitas 100%, tapi lambat banget. Pasti nih mereka mikirnya juga, "Buat apa?" Kayak gitu ya? Oke, Kak. Iya. Makasih loh sarannya. Ini benar-benar, apa, membuka pikiran aku gitu ya supaya aku juga sedikit menurunkan kualitas, bukan kualitas ya, sedikit menurunkan imej aku untuk sempurna. Oke, makasih ya, Kak.
Iya. Iya. Oke. Iya. Iya, sama-sama dan aku cukup senang ya bisa sedikit membantu gitu Kak. Kakak ini sudah hebat kok. Kakak sudah tahu bagaimana, eee, mengatur ya dengan beberapa toko, dengan keputusan-keputusan Kakak, dan Kakak juga di sini terus hati-hati ya, hati-hati itu tuh bagus. Jadi tingkatkan lagi dan semangat terus ya, Kak, ya. Sampai jumpa.
Oke. Iya. Makasih, kak. Sampai jumpa.